ほんとにほんとに、つくんですよ。
そうなんですか。うわ。はい。
そうなんですよ。特にちょちょっとあの雨が降った後なんで、うどほんとにボールも泥泥だらけなんで。
はい。 ああ。し
そう。そう。頭に砂がすごいあって
いや、はい。<laughs>
あの朝練終わった後、授業中ノートに砂が落ちてくるみたいなこととかもあるんですよ。<chuckles> そう。そんなスポーツです。<laughs> ね。結構知らないと面白いでしょう？
うん。<laughs> <laughs> ええ。 いや、もう、全然、今まで自分が多分人生でサッカー体育の授業でちょっとやったかなぐらいはあるんですけど、そんな真剣に泥がつくまでやったことなくて。
<laughs> うん。そうですね。うんうんうん。うん。 うん。 はいはい。すそう。泥めっちゃつくんですよ。<laughs> そう。あっ。
うわ。 <laughs> それでも別に嫌だとかっていう感情も別にないわけですよね。
あっ。